Claro ¿Y en algún momento no se sintieron así, por ejemplo, con lo de la casa así de: "Ay, ¿por qué?, ¿por qué?". De, no sé. <chuckles>
Sí. Jum. Sí. No. <chuckles> Mucho. <chuckles> Me dio depresión dejar tantas cosas y y vivir otras, porque era di totalmente diferente. Yo me sentía inclusive más en el primer mundo en Medellín que en Italia. <laughs> Hubo un momento en que yo decía: "Esto no es el primer mundo, ¿de qué hablan? Aquí esto parece que todavía estuviéramos como como en guerra o no sé, parece un pueblo de zombis". <laughs> Italia tiene lugares muy lindos, mágicos.
Sí. Ajá. ¿Ah, sí, en serio? Ajá. <laughs> Sí, sí.
Pero hay otros que que tú dices, eh, mm, wao, es increíble cómo dejan cómo han deja Está muy bien mantener toda esa toda esa e e estructura antigua, estas es lindo eso, pero mante pero tenerlo bien, ¿sí? Que no se vea abandonado.
Sí. Ujú. Claro. Sí, sí, aparece el mantenimiento.
Y es muy común, sí, muy común encontrarte aquí con eso y hospitales que se ven muy abandonados. Entonces es muy triste. Todavía se siente mucho como la guerra que se vivió acá, ¿sabes?
Ujú. Ya. Cierto, ¿y ahora cómo te sientes? O sea, ¿cuá de cuánto tiempo llevas allí? ¿4 años? Ajá.
Ujú. <chuckles> Bueno, llevamos Sí, sí, sí, exacto, llevamos 4 años y me siento me siento ya, mm, tranquila, estoy, pues ya vivo el día el el día a día, y y lo y disfruto cada día, respiro divino el sol de cada día, la luna de cada noche, me encanta y la amo porque es hermosa y gigante. <chuckles> Entonces, muy bien, contentos y por ahora, bueno, estamos aquí. No sé mañana porque somos así, de esos que, ay, vamos ¿Mañana qué qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? <laughs>
Sí. Si. O sea, ¿a dónde nos vamos a vivir? ¿De de dónde tienen pasaporte? Ah, ya. <laughs>
<laughs> Y como ya tenemos el pasaporte europeo, pues, ¿para dónde quieres? <laughs>
Ay, bueno, eso está genial, o sea, claro, porque ya eso ya es una gran ventaja, ¿eh? La verdad.
Sí. Una puerta gigantesca abierta. Puedes vivir donde tú quieras con un pasaporte europeo. Puedes ir a Estados Unidos sin visa.
Claro. Sí. Eso, está también bien. Bueno, ahorita quién sabe si uno quiera ir a Estados Unidos, ¿verdad? Pero <laughs> ahora, ahora si quisieras, está genial. No, o sea, claro, es que lo primero con la residencia, pues es, o sea, de tener la residencia y los primeros años es difícil, porque, como dices, tienes que estar allí, papeleos, demostrar muchas cosas, y ya con el pasaporte, pues eres más más libre y se te quita un peso de encima. Así que qué bueno que ya estén en ese paso, que tus hijos, pues, estén ya integrados, que también eso yo creo que es de lo más importante para ustedes.
Ujú. Ay, sí, no creo. <laughs> Ajá. Muchas cosas. Totalmente. Ajá. <chuckles> Sí, muy importante. Ujú.
Y gracias por compartir esta historia conmigo, ha sido muy interesante y divertido hablar contigo.
A ti, a ti, muchas gracias por el espacio. Hasta pronto.